Eee, ya, eee, n m t seyahat etmeyi çok seviyorum. Şimdi de aklımda, eee, en son gitmek istediğim bir yer var. Eee, bu şeyde Meksika'daki "Ölüler Bayramı'na" gitmeyi çok istiyorum. Hani, böyle, suratlarını değişik şekilde boyuyorlar, eee, ve, hani, işte, böyle, festival şeyinde çünkü, zaten, o şeyde, eee, Latin Amerika ülkelerinde, eee, yani, "Ölüler Bayramı" aslında ölüleri kutlamak gibi bir şey, yani. Bizdeki gibi, hani, böyle, ağlanacak ve şey yapılacak bir şeyden ziyade, eee, daha çok, hani, eee, eee, b başka bir hayata gitmenin verdiği değeri kutlamak anlamında görülüyor. Dolayısıyla da, ııı, kutlanan bir şey. Şimdi, onu çok merak ediyorum ve, yani, hep böyle, işte, sosyal medyada görüyorum, giden insanlardan görüyorum, paylaşanlardan görüyorum ve o, hani, kıyafetleri giyip o şeyleri yapmak ve o festivalin içerisinde olmak bana, böyle, çok enteresan bir deneyim olacakmış gibi geliyor. Eee, bir de seyahat etmeyi çok sevdiğim için böyle değişik kültürleri görmeyi çok istiyorum. Şeye de hiç gitmedim daha önce Meksika'ya. O yüzden, eee, buna şey yapmak istiyorum ama şöyle bir sıkıntım var. Şimdi, bir, zaten bunun zamanı biliyorsun belli bir zamanda, ekim sonu galiba, 31 Ekim'de galiba ya da 1 Kasım'da mı ne kutlanıyor. Dolayısıyla tam o tarihe, eee, kendime bir zaman dilimi ayırmam lazım ve bunun herhâlde, ya, 1 haftadan biraz fazla olması lazım. Genelde uzun uçuşlar çünkü, hani, 1 haftadan kısa kalırsan çok, eee, verimsiz oluyor, ya, yani, bir, hani, 10 gün ayırmam lazım. Bir de, eee, çok kısa bir süre sonra başka bir yere gideceğim. Dolayısıyla çok da bütçem yok. Ama bir şekilde, belki diyorum bir yerlerden kısarak, eee, bir şeyler çıkartırım ama senle de şöyle bir beyin fırtınası yapalım istedim. Yani, belki, hani, bana öyle güzel noktalar önerirsin ki, eee, hiç görmediğim noktalardan biraz, böyle, kısıp aslında kendime yepyeni bir bütçe çıkarma şansım da olur. Ne dersin?
Evet. Hıh. Evet. Hı hı. Tamam. Anladım. Hı hı. Eee, tabii, zevkle, memnuniyetle. Eee, öncelikle bu planladığın, eee, festival çok güzel bir festival ve bir yandan da aslında, nerede yaşadığını bilmemekle beraber, birtakım bütçeleme yapman gerekebilir. Evet, bu konuda haklısın. Eee, bunun öncesinde de farklı bir seyahate git gitmeyi planlıyormuşsunuz zaten. Şimdi, öncelikle bu seyahat, yani, eee, bu Ölüler Festivali'ne gitmeden önceki planladığın seyahat hakkında birazcık bilgi verebilir misin?
Evet. Ya, o şöyle, onda, eee, Japonya'ya gitmeyi planlıyorum. O ay, ailecek gideceğim bir şey olacak. Eee, onu zaten biletlerini falan çok önceden hallettik. O yüzden, hani, orayla ilgili bir bütçe ve zaman sorunum yok, yani, orası belli o. Çünkü Mayıs sonunda yapacağım bir şey ama, şimdi, bunu da öyle bir ayarlamam lazım ki, çünkü bu bu Japonya seyahatine de biraz ben bütçe verdim. Aslında o yüzden, yani, bu tarafa vereceğim bütçeyi bu tarafa yatırdım gibi oldu biraz. O yüzden buna yeni bir kaynak yaratmam lazım. Eee, şimdi onu düşünüyorum. Ya bir yerlerden kısacağım ya başka bir şey bulacağım. İşte, o noktada ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de, eee, şey, eee, bütçesel şeyler, uzun uçuşlar ve şeyler olduğu için, eee, bayağı bir, hani, para harcamam gerekecek gibi geliyor.
Hı hı. Anladım. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Eee, evet, baktığın zaman öyle, dünyanın bir öbür ucuna gidiyorsun ama bir yandan da Japonya seyahati için, eee, bütçeni çoktan ayarlamış olman güzel. Yani, sadece Meksika seyahatine odaklanabilirsin. Bununla beraber de aşağı yukarı ne kadar, eee, bütçe gerekli ve bu zamana göre, eee, bu bütçeyi, birikimi yapabilir misin? Yapamam yapamaz mısın? Bunun bir en azından ön planını oluşturabildin mi? Yani, mesela baktığın zaman, eee, bana ne kadar, eee, miktar yeterli diye düşündüğünde bu miktarı, eee, biriktirebileceğini düşünüyor musun?
Evet. Evet. Hımm. Yani, şöyle, eee, birtakım şeylerden feragat edersem, eee, ve, hani, iii, emekli maaşıma, Türkiye'de yatan emekli maaşıma hiç dokunmazsam, eee, ve onu, böyle, direkt, hani, her geldiği gün, işte, şeye, dolara çevirirsem bir şekilde ama bir yerden daha bir kaynağa ihtiyacım var. Yani, bunlar yetmiyor. Eee, yani, hani, bir şey daha yaratmam lazım. O da bilmiyorum, ya bir ek bir işle olabilir ya da harcadığım şeylerden birtakım şeyleri kesmem lazım ama, hani, nereyi kesmem gerektiğini tam çıkartamıyorum şu anda. Belki problemim orada. Yani, aslında, hani, giden bir para var, eee, ama bazen insan onu kalem kalem bilmiyor ya, eee, yani, nereden kesebilirim, nereyi kısabilirim onu herhâlde birazcık ortaya çıkarmam lazım sanki.
Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Anladım, eee, aslında öyle, yani, bu da bir seçenek. Birazcık daha para biriktirebilmek için şu an giderlerini düşürebilirsin ya da bu planladığın, eee, tatilinde bazı şeyleri belki de ucuza getirmeye çalışabilirs Her ikisini de yapabiliriz, aslında. Eee, istersen öncelikle nereden tasarruf yapabileceğine bakalım. Eee, şimdi şöyle bir durum var. Günlük hayatta, eee, birçok harcamalar var. Bunların bazıları, eee, gerekli zorunlu harcamalar, bazıları da birazcık daha lüks, eğlence harcamalarına eee kayabiliyor. Şimdi buradan senden şunu istiyorum. <swallows> Özellikle de söz konusu abonelikler olduğunda, eee, çok fark etmeden çok fazla, eee, paralar harcanabiliyor. Senin aylık olarak bir birikim yapma yapabilmen için, eee, o zamana kadar, eee, aylık olarak da belirli giderleri çıkarabilmen lazım. Öncelikle oradan başlasak, yani, eee, bu abonelikleri bir gözden çıkarsan ne sıklıkla kullanıyorsun? Mesela, bu ay hiç kullanmış mısın? Bunlar, eee, tabii ki de platform, eee, abonelikleri olabilir ya da internet abonelikleri olabilir. Buradan başlayabilirsin mesela, ne dersin?
Hımm. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hımm. Tamam. Hımm. Evet, evet. Eee, çok mantıklı. Çünkü sen şimdi konuşurken aklıma ne geldi biliyor musun? Mesela galiba, eee, sadece yan planda tutuyorum, hani, çok yüksek bir miktar ödemiyorum diye tuttuğum birtakım böyle şeyler var, aplikasyonlar var. Mesela aslında onları iptal edebilirim. Yani, hani, şey gibi, tamam, çok büyük bir para getirmeyecek ama akmasa da damlar, yani. Sonuçta 7-8 kaç ay var daha? O, 10 ay var. Yani, 10 ay içerisinde oradan mesela 2 aplikasyonu şu anda ben sadece şey için tutuyorum. Yani, birini, hani, böyle, çok da sık kullanmıyorum. Ayda 1 ya kullanıyorum ya kullanmıyorum. Öbürünü belki 2 ayda 1 ya kullanıyorum ya kullanmıyorum. O ikisini hemen iptal edebilirim. Bir de şey var, eee, aslında bunu biz s son zamanlarda hep eşimle konuşuyorduk. Yani, mesela bir bir sürü şey Netflix'i seyrediyoruz, tamam. Ama mesela bir sürü yere üyeliğimiz var. Mesela, ben dönüp öyle o kadar çok HBO'ya falan bakmıyorum. Yani, belki, mesela onları, eee, şey yapabiliriz, eee, biraz iptal edebiliriz. Sonra tekrardan, ne bileyim ben, seneye tekrardan üyelik yapabiliriz. Çok mantıklı, bu söylediğin ya, çok doğru, yani.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, tabii. Hı hı. E, tabii, bunlara bakabilirsin. Bununla beraber de şimdi en büyük giderlerden bir tanesi, eee, ne oluyor? E, tabii ki de mutfak alışverişi. Mutfak alışverişinde birazcık daha tasarruf yapabilmek için belki de birkaç kere aynı yerden alışveriş yapmanız özellikle, mesela, Carrefour gibi, eee, büyük alışveriş zincirlerinde, gıda zincirlerinde, eee, üyelik sistemleri oluyor ve her ay harcama yaptığınız harcamalarının belirli bir kısmı %10 gibi bir kısmı bir, eee, 1 sonraki ay aslında sizde bir bonus olarak veriliyor ve, eee, onu kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi önümüzde eğer bir 4 5 6 aylık bir süreden bahsediyorsak, bunu kullanarak oradan da bir ekstra gelir elde edilebilir, ne dersin?
Eee, evet. Hımm. Hımm. Hı hı. Evet. Hımm, e va eee, valla, süper. Ya, aslında, şöyle bir şey, ben onu hiç denemedim biliyor musun? Eee, ve her yerde her seferinde de soruyorlar bana. Mesela, şimdi benim olduğum ülkede, Polonya'da, eee, 3 tane farklı şeye gidiyorum. Bak, Carrefour'a gidiyorum, Auchan'a gidiyorum. Bir de Biedronka var, mesela. Biedronka buranın yerel olanı. Her seferinde bana, "Kartınız var mı?" diye soruyorlar. Ay, Lidl var bir de, mesela, yani, 4 tane yer var, aslında. Eee, mesela, 2 tanesinde var, 2 tanesinde aplikasyonum yok. Hâlbuki diğer 2 yerden de, mesela, ben sürekli alışveriş yapıyorum. Aslında, mesela, onlarda da aplikasyona geçip belki, hani, ne bileyim, bir indirim olduğunda yakalamak olabilir, bir bakmak olabilir. Çünkü ben gidiyorum hep aynı şeyleri alıyorum, aslında, ve şeye de bakmıyorum. Iıı, aslında, indirim olan şeyleri takip etsem belki çok daha mantıklı bir alışveriş yapacağım. Çok doğru.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. E, tabii ki de, aslında baktığın zaman burada, eee, çok ufak gibi dursa da yıl sonunda fark yaratabilir. <swallows> Bununla beraber eğlence, yani, dışarıda yemek yiyorsanız, ister istemez bu süreçte ayda, işte, 4-5 kere ise bu, bunu 2-3 kereye çevirmek daha mantıklı olabilir ya da bunu birazcık daha ucuza getirmek, yani, dışarıda, eee, yemek istediğiniz o yemeği büyük ihtimalle, malzemelerini alıp evde yaparsanız daha ucuza gelebilir. Dolayısıyla, hani, eğer ayda 5-6 kere dışarıda yeniliyorsa, bunu 3'e düşürüp o, 1-2 kere de evde, malzemeleri alıp yapmak da, hani, ufak bir tasarruf sağlayabilir.
Tabii. Hıı. Kesinlikle. Hıı. Doğru.
E, bununla beraber şu da var. Tabii ki, eee, bir şekilde sen, eee, bütçeden kısıp para biriktirmeye çalışıyorsun ama eğer fırsatın varsa ek işlere de bakabilirsin. Böyle bir şansın var mı?
Hımm. Eee, aslında evden çalışıyorum ve proje bazında çalışıyorum. Tabii, yapabilirim de bunu. Hı hı, olabilir.
Anladım, bu da güzel. İstersen şimdi birazcık da bu seyahat için nerelerden kısabilirsin, senin için en önemli noktalar neler onu konuşalım. Şimdi, baktığın zaman böyle bir seyahatte en önemli, eee, 4 tane kalem var. Ulaşım, konaklama, günlük harcamalar ve, e, tabii ki de, bir de, esneklik, yani, acil durum için bir miktar da para bırakmak gerekebiliyor. Bunlar arasından senin için en önemlileri hangisi, en esnek olabilecekler?
Evet. Evet. Hıı. Tabii. Yani, hani, ben konaklamada çok şey değilim biliyor musun? Ya, böyle illa 5 yıldızlı otel, illa çok lüks yerde kalayım. Hani, sonuçta zaten bütün gün geziyorsun ve girip yatıyorsun. Hani, yeter ki gittiğin, yattığın yer temiz olsun, ııı, ve, hani, öyle çok lüks bir yer olmasına falan da gerek yok. Yani, yatarken rahat ve temiz olsun diye bakıyorum. O yüzden her yerde kalabilirim aslında.
Hı hı. Çok doğru. Bu harika çünkü, eee, bu festivalin, Ölüler Günü Festivali'nin günü de belli olduğu için baktığın zaman ulaşımda çok büyük bir esneklik yapma şansın olmayacak gibi duruyor. Ama diğer yandan da konaklamada, ııı, gayet de esnek olabilirsin. Yani, hostellere bakabilirsiniz, önceden rezervasyonla Airbnb evlerine bakabilirsiniz. Eee, hani, burada birazcık da ucuz yollu ve temiz senin de dediğin gibi en azından rahat bir uyku çekebileceğiniz bir yer bulmak, otellerden kaçınmak birazcık daha para tasarrufu, ııı, sağlamanıza sebep olacaktır. Eee, bununla beraber de aslında, iii, Ölüler, iii, Festivali'nde istenilen şey ne? Yani, bu festivalde bir hediyelik eşya almak istiyor musun yoksa birazcık daha sokak yemeklerini, lezzetlerini mi, iii, tatmak istiyorsunuz? Nasıl bir beklenti var?
Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Kesinlikle. Hıı. Yani, tabii şimdi ikisi de var. Ama, böyle, hani, şeyi çok sevmiyorum biliyor musun? Mesela aslında y ya minik hediye almayı seviyorum. Böyle, hani, gidip dekoratif, hani, evimin bir yerine, eee, bana şeyi hatırlatacak bir şey koymak istiyorum. Öyle çok büyük şeyler taşımayı sevmiyorum. Bir de şeyi falan da sevmiyorum, ona da karar verdim. Eee, hep böyle, ne bileyim, işte, oranın gidiyorum, özel içkisini alıyorum. Sonra dönüyoruz içmiyoruz bile falan. Ya artık öyle şeyleri taşımamaya karar verdim çünkü boşu boşuna yer kaplıyor. O yüzden belki küçük hediyeler olabilir ve, yani, hakikaten oradayken o anı yaşamak herhâlde en güzel olan, olacak benim için.
Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. E, çok güzel, eee, bununla beraber de, eee, gittiğiniz ülkeye, yani Meksika baktığınız zaman, eee, çok da pahalı olan bir ülke değil ama turistik bir bölgeye gidiyorsanız orada fiyatlar farklı olabiliyor, bildiğiniz üzere. Dolayısıyla birazcık daha lokal bir yerden hediyelik eşyaları almaya çalışırsanız da sizin için daha ucuza gelecektir. Benim sana önerilerim bunlar.
Evet. Doğru. Hıı. Doğru, ya, çok teşekkür ederim dinlediğin için ve gerçekten çok güzel, eee, tavsiyeler verdin. Hepsini uygulamaya çalışacağım, çok sağ ol.
Rica ederim, işine yaramasına çok sevindim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.